Đúng rồi đó, chính xác đó, thì cái gì có sự chuẩn bị cũng sẽ tốt hơn mà. Rồi khi mà hai bạn bắt đầu gặp nhau và bắt đầu bạn nói chuyện rồi á và bạn làm theo những cái cái bước mà bạn đã chuẩn bị á. Nếu như người bạn của bạn thấu hiểu bạn và chấp nhận đủ vị tha và bao dung để bỏ qua, đó, và coi trọng cái tình bạn của bạn nhiều hơn là cái lỗi đã xảy ra thì điều đó đáng mừng nè. Còn trong trường hợp xấu nhất thì bạn cũng đã chuẩn bị được ở trong tâm trí bạn rồi đó, tức là bạn không thể nào kiểm soát được cái người bạn của bạn, nên là hãy chọn cho cái con đường mới, hoặc là những người bạn mới phù hợp hơn nè bạn. Chúc cho bạn may mắn nha.
Ừm. Ờ. Ừm. Ô kê. Ừm, ừm, đúng rồi. Ô kê, mình nhớ rồi. Ờ, cảm ơn bạn vì những cái lời khuyên này nha, thật sự nó khiến cho mình rất là an lòng luôn á, cảm ơn bạn nhiều.